Sim, eu nunca imaginava. Eu imaginava os pratos típicos de Natal
Ah, peru, farofa.
peru, faro isso aí, farofa, o
Não, com certeza. <laughs> Foi um momento que ficou pra pra sua história, mas eu acho que ho hoje, contando, é um momento divertido. Mas quando você tá vivendo ali na hora.
Sim. Hum. Sim. Não, e a 1ª vez que eu assim, eu já tinha visto os pais deles 1 vez e eu vou sou convidada pra janta do Natal, ai
Aham, aham. <gasps> Uau! É, ficou pra sua história. É, é.
Histórias, né. Nas tradições. A ge é é eu aprendi uma lição, né. Tem que perguntar: "Ai, qual é a tradição na tua casa?". <chuckles> A até pra você saber o que levar, né. Eu levei 1 panetone. Aí eles olharam pra mim e eles não conheciam panetone: "Que isso, um pão?". Eu falei: "Não." <laughs>
Uhum. É. <laughs> Diferente. É, eu acho que a comida com certeza está associada a como a gente celebra as coisas, porque pensa assim: aniversário, né, eh, pelo menos na minha casa, a minha mãe é, a minha mãe sempre falou: "Não pode faltar um bolinho". Eh, é então, mesmo que seja o bolo mais simples, sempre teve um um bolo. Acho que a a é, em momentos especiais é, tá associado com comida. Que momento mais especial
Hum. Sim. Hum, brigadeiro. <chuckles> Não pode. Hum. Tem que ter, tem que soprar velinha, vai Sim. É, ou Então, onde eu moro, sabe que eu notei que as pessoas aqui, o bolo, até casamento às vezes nem tem aquele bolo ali no meio. O bolo vem já cortado, você nem viu o bolo, não sabe nem da onde saiu o bolo. Eles não é, não não tem essa tradição. E a gente brasileira, né, eu como você falou, o bolinho não pode faltar. O bolo na tradição, eh, nas festas assim, nos momentos especiais, que seria, eh, o casamento, o aniversário, até a celebração pra tá com a família, a gente sempre tem um bolo.
você acha? É mesmo? Uau! Uhum. Aham. É, e Uhum. É. Uhum, uhum.
Sempre tem um bolo, né. E aqui eu achei super estranho isso. Falei: "Nossa, cadê a mesa de doces? Cadê o bolo?". "Ah, vem no final". É, eu falei
É, é, eu <laughs> É cultural, né? É é muito cultural, né?
Sim, e eu não sei. Você conhece, assim, mais algum lugar que eles não celebram os momentos especiais em família com com quê? Qual o
Muito cultural.

Ah, sempre com os amigos. Com os amigos que também estão longe da família. <laughs>
Uhum. Co É, <chuckles> que estão longe. É, acaba f fazendo uma família, né, formando uma família de amigos. E, ah, eu acho que também dá pra você se apoiar no mundo digital, né. Eh, fazer uma videochamada. Esse acaba sendo como a gente faz hoje, né, como a gente celebra esses momentos. É.
Sim. Hum. Tem. Sim. É mostrar. Sim. <chuckles> Às vezes, a gente está mais na na videochamada do que <chuckles> com as pessoas ao nosso redor. Algum momento, algum momento, né, algum momento.
Pessoalmente, né. É. É. A acabou mudando um pouco, né, a gente faz muita li muitas ligações, videochamadas para acabar celebrando, né, aniversário, festas natalinas e tudo mais.
Sim. Sim. Sim. Isso mudou, né, mudou a forma que a gente celebra. É verdade, eu não tinha parado pra pensar nisso. Agora que você falou, eu falei: “Nossa "caiu a ficha, eu falei: “Meu Deus, é verdade. Como mudou, né, antes a gente ia lá, reunia todo mundo, uma mesa grande". E agora, às vezes, eu acho que tem gente que pode até estar sozinha, você está lá longe, em um lugar que acaba de chegar. Tem que passar com o telefone, né. É o telefone e a família. Sim.
É, é. Uhum. É. Uhum, é. Eu acho que É, é. Antigamente É, as pessoas moravam muito pertos uma das outras, né. E e isso foi mudando.
Hum. Tem.